Ya, böyle bir ortamda, ya, bu yine, hayır, diyememekten kaynaklı oluyordu. Yani, sürekli arkadaşlarım bana; "E, hadi dışarı gidelim, söyle yapalım." dediği için, ben onlara hiç hayır diyemediğim noktada, hep kendimi gün sonunda, onlarla dışarıya çıktığım bir senaryoda buluyordum. Ama bu arkadaşım mesela, ya, ben şu an tek takılmak istiyorum dediği ve hani, eee, ben şu an biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var, dediği nokta. Evet.
Hıı. Hı hı. Anladım. Hıı. O, bu çok havalı bir cümle, değil mi? <chuckles> Yani, hele böyle o sırada, ııı, çok, ımm, eee, grup olarak takılma kültürünün var olduğu bir ortamda, işte ergenlik; lise falan orada birisinin, "A, ben t yalnız kalmak istiyorum biraz." demesi çok böyle havalı geliyor kulağa, gerçekten.
Hıı. Ev Kesinlikle. Ya, gerçekten öyleydi. Ama ben artık bu havalı olma yanından da değil, bazen böyle zihnen çok yoruluyordum. Ya, yoğun derslerden çıkıyoruz. Sayısal öğrencisiydim mesela ve ya, kafamı dinlemeye ihtiyacım vardı. O an, o dedikoduyu dinlemek istemiyordum ama hani, o arkadaşları da kıramadığım için, yapamıyordum bunu ve ben arkadaşıma böyle sorduğumda bana şey demişti: Ya, kantine git, kimseye hiçbir şey söyleme, sorma, direkt çık teneffüse, bir kahve al ve dolaş bahçenin etrafında. Gerçekten gittim, yaptım ve o kadar mutlu hissettim ki ben. Hani, bazen, evet, sosyallik de hayatın, insanlığın bir parçası ama bazen yalnız kalmak da, kendinle kalmak da, çok kıymetli bir şey oluyor ve ben arkadaşım sayesinde zaten, iii, ilk adımları böyle attım. Daha öncesinde de böyle bir çocuktum ama okulla birlikte, eee, ben bunu tekrar unutmuştum ve özüme dönmüşüm gibi hissettim, aslında.
Hı hı. Hı hı. Ha ha. Hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Elbet. Anladım. Hıı.